Mình á? Mình thường hay nấu lẩu. Bạn có thích ăn lẩu hông?
Ừm. Ồ. Quá là xịn, nó là cũng á là món ăn yêu thích của mình luôn ấy, quá là thích luôn ấy chứ.
Ừm. Thường thì bạn thích ăn lẩu gì?
À, thật ra là mình thích ăn nhất là ăn, a, lẩu thái á, tại vì nó chua chua, đúng rồi, chua chua, cay cay, ngọt ngọt, ăn rất là dễ ăn và, kiểu, giống như là đúng rồi, hải sản, thịt bò nè, không những vậy là còn có rất là nhiều rau và topping nữa, a, nó quá là xịn luôn. Đúng rồi, còn bạn thì sao, bạn thích ăn lẩu gì?
Ồ, lẩu thái hả? Ừm! Là bạn ăn với sản, đúng hông? Ồ! Ừ, đúng rồi. Bạn kể làm mình thèm quá!